Allora, raccontami un po', adesso sarei curiosa che tu appunto mi raccontassi un po' cosa fai quando perdi completamente il flow e quindi hai un po' bisogno di ritrovarlo, ecco. Come ti comporti?
Allora, premettendo che il flow, quel bellissimo stato creativo, uhm, che puoi vivere m mentre fai un kata di arti marziali, piuttosto che, ehm, quando balli anche da solo, sentendo quella musica che ti trasporta, quando c'è quello stato tra il mistico, il meditativo e i l'introspettivo, che ti porta a a fluire proprio perché è è da qui il nome, è f flow, e io cerco cerc cerco intanto di di fare u una respirazione profonda, anzi diverse respirazioni profonde, perché se ti se ti rilassi, ti calmi, fai un po' di mindfulness, ri riporti la tua presenza sul posto. Già questo è un ottimo è un ottimo punto di partenza. Poi un'altra cosa che faccio è quella di cercare di eliminare le distrazioni, perché a almeno io ho un udito molto sviluppato, per cui i vivo s qua g quasi sempre con le cuffie e cancellazione dei rumore proprio per essere più concentrato su quello che sto facendo e l lo s uhm, lo stato di flow con dei tappi nelle orecchie è più facile da ottenere per me, eh.
Mh. Certo. Sì. <chuckles> Mh-mh. Mh, certo, sì. Eh sì, esatto. Mh, okay. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Mh-mh. Ho capito. Mh. Ah, capisco. Mh, certo. Eh beh sì, assolutamente. Ma quindi, uhm, ti capita in situazioni in cui ti devi appunto concentrare, in situazioni che sono magari anche affollate, con tanta gente intorno? Oppure è una cancellazione di suoni, anche banalmente il traffico fuori casa o vicini?
Se non è pericoloso io cerco di cancellare quasi tutto, tranne quando sono in situazioni sociali ovviamente che necessitano le interazioni, ma se sono s io s tendenz sarei introverso anche se non si capisce dalla quantità di parole che riesco a esprimere, però, <chuckles> però ecco, mhmm, ci sono delle volte che il il flow, io mi sono reso conto tantissimo dell'importanza di riafferrarlo quando, ehm, fa facevo sistematicamente tiro con l'arco e adesso che vado al poligono di tiro a sparare, che praticamente se se vedi che c'è un qualcosa è come se fosse un un una distonia, un un qualcosa che u una nota musicale sbagliata. Uhm
Mh. Certo, sì, s Ah, beh, ma non sempre sono legate, assolutamente, hai ragione. <chuckles> Okay. Sì. Ah, ho capito. Mh. Ah, curiosa questa metafora. Effettivamente devo dire che per chi magari come me non ne conosce molto, insomma, non l'aveva mai visualizzato, questa metafora funziona molto bene in effetti. Come proprio lo rende anche visivo come cosa di di perdere un attimo il ritmo.
Sì.